Nah jadi, eee, kalaupun kita mendapati kawan-kawan yang seperti ini ya, tetap harus dirangkul gitu. Apalagi kalau misal pendapat dia tuh, eee, sangat nyeleneh gitu kan, sangat, eee, iya tidak umumlah gitu kan yang dia sampaikan. Jadi kita harus tetap, eee, menerima pendapat dari orang tersebut.
Iya betul karena, eee, sekali lagi seperti yang tadi kita bahas di awal, eee, setiap orang itu dibesarkan oleh orang-orang yang berbeda, dengan pola pikir yang berbeda, lingkungan yang berbeda, adat yang berbeda. Semua itu akan membentuk perilaku masing-masing menjadi orang yang berbeda juga gitu sehingga tidak mungkin ada orang yang sama semua pola pikirnya, pendapatnya da untuk suatu hal, seperti itu sih menurut saya.
Mhm. Mhm. Heeh. Iya. Mhm. Mhm. Heeh. Iya iya. Iya. <sniffs> Mmm. Kadang kalau dari saya sendiri, Kak, misalnya berbeda pendapat dengan orang itu setelah kit enggak bertemu lagi dengan dia, pulang gitu kan. Saya mencari, "Oh, benar enggak sih apa yang dia sampaikan?" eb "kenapa dia melakukan," eee, "beragumentasi seperti itu." Jadi memang itu jadi pembelajaran juga teg diri kita kita diskusi, berdebat, berbeda pendapat itu pun jadi tambahan ilmu gitu, bagi kita gitu, Kak.
Iya, betul. Mhm. Betul betul. Iya, saya setuju seperti itu sih. Jadi kita juga introspeksi diri dan mengecek apakah ada kesalahan dari sisi kita seperti itu ya?
Mhm. Heeh, iya iya. Eee, berhubung nih, Kak, karena waktu kita semakin tipis, saya pun nih ada dapat panggilan dari Ibu Sri Mulyani katanya mau berdebat terkait keuangan yang ada di Indonesia. Jadi saya cukupkan sampai di sini ya, Kak. Mudahan nanti bisa bertemu lagi, berdiskusi gitu. Oke, makasih ya, Kak.
Iya. Oke, oke senang sekali berdiskusi dengan Masnya. Oke, terima kasih. Sama-sama.

Oke, kalau saya pribadi, saya tidak akan, eee, mem melanjutkan diskusi itu kalau dari saya. Karena apapun yang sudah diputuskan dalam diskusi tadi, artinya itu sudah, eee, menjadi keputusan final. Tapi kalau misalnya rekan saya yang mengalami, eee, perasaan yang masih belum tersalurkan, atau ada yang mengganjal di hati, maka saya akan berusaha untuk menenangkan beliau. Bagaimana caranya supaya bisa, eee, supaya beliau bisa menerima keputusan tersebut tanpa ada lagi yang mengganjal di hati, seperti itu sih kalau dari saya. Betul, iya.
Hmm. Iya. Hmm. Ah, iya iya. Heeh. Iya ya. Terpuaskanlah gitu hatinya, gitu ya? Hmm. Terus, eee, gini Kak, e kalau misalnya kita menghadapi perbedaan itu kemudian, eee, memang harus diselesaikan langsung atau bagaimana, gitu?
Mhm. Oke, terkadang ada hal yang bisa diselesaikan langsung, tapi ada orang-orang tertentu yang butuh waktu untuk akhirnya dia bisa menerima hal yang tidak sesuai dengan harapannya. Sehingga jika memang, eee, karakternya seperti itu, kita coba berikan waktu untuk, e dia, untuk merenung misalnya atau untuk menenangkan pikiran. Mungkin dengan diberikannya waktu kepada dia, eee, dia bisa akhirnya memahami bahwa, oh iya ini keputusan memang yang terbaik dan memang, eee, bisa jadi pendapat dia belum tentu yang terbaik untuk kelompok, seperti itu. Jadi tidak harus selalu, eee, diputuskan, diselesaikan pada saat itu. Bisa saja orang-orang tertentu membutuhkan waktu untuk mencerna apa yang telah terjadi atau untuk menerima sesuatu yang sebenarnya berbeda dengan apa yang dia inginkan.
Hmm. Hmm. Iya iya iya, benar benar benar sekali Kak. Hmm.